Iya Kak aku lagi, eee, mau cerita ya Kak ya mau curhat gitu dan juga minta saran Kak kalau boleh nih Kak. Jadi aku kayak baru menyadari gitu Kak, baru berasa, baru ngeh gitu, dalam sebulan apa 2 bulan belakangan ini Kak. Te wah kalau, eee, i eee, 6 bulan, 1 tahun yang lalu aku masih kayak enggak berasa gitu, bahwa aku kok, eee, langganan aku nih Kak gitu ya, langganan yang berbasi iya subscription gitu ya Kak ya, langganan berbasis internet itu, kok banyak ya, ternyata ya. Ternyata menghabiskan uang juga Kak merogoh kocek aku nih gitu. Iya terus tapi di satu sisi aku juga bingung Kak, mau berhenti apa enggak gitu. Karena kan memang memang banyak banget kan gitu, aku aku butuh juga lah butuh buat hiburan. Memang ada yang butuh buat nonton mhm gitu sih Kak.
Oke. A Ya. Oh gitu. Paham paham. Oh. Oke. Nah, sebelumnya, eee, mungkin memang s kondisi itu wajar ya, apalagi posisinya tadi Kakak bilang bahwa itu terpakai gitu ya buat hiburannya Kakak. Wajar banget sih Kak, namanya untuk berlangganan sesuatu yang menghibur diri kita gitu Kak. Tapi mungkin sebelum aku ngasih saran ya Kak, aku pengen, eee, nanya-nanya dulu dikit supaya tepat sasaran gitu saran yang nanti aku berikan. Nah mungkin dari awalnya gitu ya Kak. Kakak saat ini, eee, pasti kan ini semua langganannya artinya bayar sendiri gitu kan ya Kak, pada saat ini. Nah langganan yang aktif saat ini itu apa aja deh Kak kalau boleh tahu?
Iya. Iya. Mhm. Boleh ya. Oke oke. Oke oke, boleh banget Kak. Betul betul, mmm. Waduh ini aku ampe kalau bisa aku enggak enggak lewat ya Kak, ya, menyebutkannya saking banyaknya nih Kak. <chuckles> Aku coba ini nih. Wah pusing banget Kak. Jadi belakang aku ada itu namanya Google Drive ya Kak ya, untuk backup data ada iCloud karena aku pemakai, eee, handphone, eee, a Apple gitu ya Kak iPhone Kak ya, terus YouTube Premium karena aku enggak suka ada iklan Kak ya kan, Itu itu itu nomor 1 aku deh malah bisa di bilang YouTube Premium itu menurut aku paling, eee, paling apa ya, layak lah gitu. Mhm, wajib. Udah gitu kan ya untuk we yang film nih Kak ya, ada Netflix, ada HBO Max, ada Disney. Cuman yang memang lagi aktif nih sekarang, eee, HBO dan Netflix aja Kak. Disney dan apa ya, ada 1 lagi aku pernah Amazon juga, Amazon Prime juga itu aku langganan, tapi lagi ya aku lagi m e sempet lah udah udah kayak mikir, wah harus dikurangi tapi baru baru satu, dua Kak, tetep masih kebanyakan juga itu ya, itu, eee, belum selesai nih Kak ada Spotify. Udah gitu ada juga, mmm, yang seperti kayak kan aku kan masih single ya Kak. Jadi aku kadang-kadang ada bermain dating apps gitu Kak, itu ka aku pakai premiumnya. Mhm. Jadi hal-hal ya banyak banyak banget Kak. Mungkin mungkin itu masih 80% loh ke belum aku sebutin semua, kurang lebihnya seperti itu sih Kak.
Oh oke. Oke. ngerti. iPhone ya, mmm, paham. Wajib ya. Oke. Oh. Iya, aku ngerti. Wow. Oh paham. Mmm. Oke oke, ngerti sih, aku mengerti. Eee, tapi kan itu juga kalau melihat dari gaya hidup sebenarnya itu hal yang wajar ya. Apalagi dengan umurnya Kakak, yang saat ini juga masih muda, lagi gaul-gaulnya gitu ya, Kak. Jadi sebenarnya, eee, sesuai dengan kebutuhan juga gitu ya. Nah, tapi nih, Kak, kalau bisanya misalnya aku boleh tahu nih, eee, dari, dari budget yang Kakak anggarkan untuk, e perbulannya dan juga, eee, total seluruh dari langganannya Kakak, ini. Apakah itu sempat melebihi budgetnya Kakak atau sebenarnya itu masih tertanggung di budgetnya Kakak gitu. Masih wajar aja di budget-nya?
Ya. Iya. <laughs> Iya. Ya boleh boleh. Oke. Sebe sebenernya, eee, di dalam yang 1, 2 bulan ini udah melebihi banget, Kak. Makanya aku udah mulai ngerasa heeh, udah ngerasa bingung. Tapi kalau dulu memang aku kan iya masih masih b berapa tahun lalu gitu masih sedikit lah. Mungkin hanya 3, Netflix dan apa, iCloud dan apa gitu, udah 3 Spotify misalkan. Tapi kan makin ke sini makin banyak ya, Kak, ya belum lagi aku baru inget lagi nih, ada Vidio namanya, Kak. Vidio itu untuk aku nonton bola, Kak, aku hobi bola. Jadi sepak bola, eee, Premier League di diputarnya di sana gitu. Champions League di sana semua Kak. Jadi wah, ini bener-bener mau enggak mau lagi kan, Kak, aku kan hobi bola dan memang di sana disiarkannya secara legal, ya hanya di sana gitu jadi kayak eee, kayaknya nggak bisa untuk dikurangi enggak bisa nih. Makanya aku lagi kayak apakah memang apa ya, yang harus dikurangi gitu. Karena kan mau nggak mau udah mulai, <tsk> eee, pos untuk untuk bayar langganan ini nih, yang berbayar ini, aku udah mulai, eee, finansial aku sedikit terganggu, Kak, kayaknya tuh udah mulai, eee, apa ya, udah di luar offsi ya udah di udah over lah di luar batas sedikit sih, Kak, gitu.
Gitu. Enggak pernah, oh bener sih. Oh, paham. Iya sih. Mmm, ngerti-ngerti overload gitu ya? Oh, ya ya ya, aku paham. Dengan penggunaan begitu, ya memang terkadang buat heran sendiri juga ya, paling eee, apalagi per bulannya gitu, aku ngerti. Nah tapi, Kak, kalau misalnya nih aku boleh tahu, apakah Kakak saat ini mungkin misalnya, tinggal, eee, dengan keluarga yang memiliki minat yang sama gitu, Kak? Se siapa tahu gitu, bisa bagi 2 gitu, Kak.
Ya. Oke, yang sharing, eee, account gitu ya, akun yang sharing, gitu ya, Kak, ya, bo oke, aku ada, tapi kan cuman misalkan Netflix gitu, Kak, memang sama mama aku, gitu kan, itu ada. Cuman kan kalau yang kayak yang lain kan belum tentu relevan ya, gitu ya. Maksudnya belum tentu se sep sema eee, satu ini lah, satu, <tsk> apa, satu selera, gitu. Contoh, mama aku langganan Viu, yang untuk memang untuk menonton drama-drama seperti drama China, drama Korea, gitu ya, ada tuh di Viu. Aku enggak eng enggak itu, gitu. Nah itu kan, mau enggak mau dia harus sendiri a se sebaliknya aku langganan Vidio untuk nonton bola, dia juga nggak nggak ngikutinlah sepak bola dan olahraga lainnya. Itu juga iya, jadi, mmm, <tsk> ada ke ada kesulitan, Kak, kalau kalau, eee, beberapa ini ya, aplikasi gitu. Untuk untuk satu dua sih ada ya, Netflix dan lain-lain itu ada sih, gitu. Mmm.
Iya, benar. Oh, benar juga sih. Oh, ngerti. Iya paham, mmm, ngerti ngerti. Nah kalau dari Kakaknya sendiri nih, kan, eee, berhubung kalau di platform-platform kayak gitu kan, mereka terkadang mungkin memberikan promo atau kayak deals-deals yang, eee, menggiurkan, gitu. Kakak pernah nggak sih mencoba untuk ikutin promo-promo, gitu? Atau kayak ada flash sale, atau flash deal gitu, yang yang bisa membantu mengurangi gitu, Kak, pernah nggak?
Ya. Ya. <chuckles> Pernah banget, Kak. Jadi itu yang memang terkadang justru tapi menambah banyak juga. Contoh, eee, aku inget banget yang dating apps itu, Kak, eee, namanya Bumble ya, Kak, ya. Itu ada banget, waktu premiumnya dia memberi harga tuh, eee, wah diskon banget, Kak. Jadi kayak cuman, eee, e Rp99.000, premium untuk 3 bulan. Itu kan harusnya harga 1 bulan, apa harga harga 1 bulannya apa Rp120.000 gitu, aku lupa. Intinya kayak a eee, buat 3 bulan Rp99.000, gitu. Jadi, wah itu kan sangat, eee, bagus banget, Kak, ya, good deal banget. Jadi kayak, aku mau enggak mau, tapi kan di satu sisi jadi kayak nambah lagi ya, eee, yang berbasis langganan aku ini gitu, aplikasi. Jadi kayak, waduh bingung juga sih, gitu, Kak.
Oh, gitu. Oh, kenapa tuh, Kak? Iya. Iya, ngerti. Mmm, ya ya ya. Iya sih, aku paham sih. Apalagi e posisinya kalo udah menumpuk begitu, ujung-ujungnya jadi pusing gitu ya, Kak, pasti.
Menumpuk, ya. <chuckles> Iya, apa yang mau dibuang, disaring lah ya, harus difilter mau enggak mau, gitu kan. Mungkin ya, m m <clicks tongue> e apakah yang kurang dari ya, apa ya, minat aku e lagi kurang di sini, aku ini atau gimana ya. Tapi kadang-kadang ini perlu, ini ini juga perlu, gitu sih, Kak. Kebingungannya di situ.
Mmm, oke. Mmm, oke. Kalau misalnya ya, Kak. Kalau misalnya bisa diurutkan nih dari 1 sampai, dari skala prioritas itu, 1 - 5 aja gitu, Kak. Eee, mungkin Kakak bisa batasin dulu. Apa yang paling Kakak sering Kakak pakai, 5 aplikasi berlangganan yang sering Kakak pakai, gitu?
Oke. Yang nomor 1 yang aku bilang YouTube Premium ya, karena aku enggak suka ada eh iklan di situ karena aku su e buka lah, e makan buka YouTube, apa buka YouTube, gitu kan. Kalo ada kalo lagi istirahat buka YouTube. Nah, itu paling nomor 1. Yang kedua mungkin, <clears throat> ya ini ya, Kak, ya, yang e memang harus untuk HP kita ya, iCloud, ya Google Drive, gitu itu itu juga harus ya menurut aku, gitu.
Oke, paham. Ah, iya, ngerti.
Haus Heeh, paling e untuk aku nonton bola ya dan yang sisanya yang Vidio, Netflix, udah sih itu sih, Kak. Sisanya mungkin masih aku bisa pertimbangkan ya, gitu memang. Itu yang paling penting yang enggak bisa lagi ditolerir lah aku menurut aku gitu.
Hmm, oke oke, paham. Eee, jadi untuk beberapa bulan ini, beb eee, aplikasi-aplikasi tersebut, gitu ya, yang Kakak sebenarnya saat ini sering pakai, gitu ya Kak?
Betul, Ya, nge eee, da enggak berapa bulan ini sih malah dalam 1 tahun, 2 tahun terakhir kali ya, memang udah cukup lama sih, kalau yang kayak, eee, aplikasi yang aku sebutin, memang aku kayak cukup sangat membutuhkanlah, bisa dibilang gitu.
Oh gitu. Jadi, eee, sebenernya yang lain-lain itu dalam beberapa waktu ini, sudah kurang relevan gitu ya Kak, kalau aku boleh menyimpulkan?
Eee I bisa dibilang seperti itu ya. Kadang aku memang kayak, eee eee, butuh enggak butuh, bahasanya gitu. Kayaknya butuh enggak butuh juga sih mungkin yang lainnya. Tapi terkadang ya memang, eee, ada butuhnya nih. Ada saat kayak butuh, memang butuh banget, gitu kan. Mungkin kayak aku lagi be bosen atau bengong, jadi aku main dating apps, misalkan gitu. Jadi mau enggak mau, ini lagi. Nah itu yang bikin menumpuk lagi, gitu sih Kak.
Oh, paham. Mmm, oke oke. Nah mungkin ini ya Kak, kalau misalnya beberapa saran yang bisa aku berikan, yang mungkin Kakak bisa jadikan pertimbangan, gitu. Pertama, mungkin seperti yang tadi aku bilang, eee, mengapa aku memberikan batas gitu ya Kak, eee, supaya Kakak bisa, eee, melihat secara dengan skala yang lebih kecil dan juga lebih, apa ya kak, lebih terkontrol, gitu. Karena kan kalau misalnya kita memberikan skala sampai 10, aku rasa kalau misalnya ditumpuk sampai 10 itu kan juga pasti, eee, bu jumlah totalnya bombastis, gitu kan ya Kak? Jadi mungkin, eee, perkecil, gitu Kak. Jadi bisa di setiap bulannya, Kakak bisa, eee, mengatur di list gitu ya, Kak, dari 1 sampai 5, apa yang pada bulan itu atau beberapa bulan ini, sangat Kakak, eee, gunakan seperti yang tadi aplikasi-aplikasi iya benar Kak, aplikasi yang paling terpakai. Mungkin kalau yang, eee, aplikasi-aplikasi lain bisa dibatalkan dulu, gitu ya Kak, eee, berlangganannya untuk bulan ini, eee, tidak masalah Kak. Karena, kayak tadi Kakak bilang, ada beberapa aplikasi yang mungkin Kakak cuman pakai sesekali, apalagi pada saat Kakak bosan aja. Nah, itu kan kalau misalnya ditumpuk terus-menerus, itu kan lama-lama membukit juga ya tagihannya, dan akan membuat Kakak jadi pusing sendiri. Jadi mungkin itu, bisa untuk diberhentikan terlebih dahulu, dan itu, eee, hanya Kakak bayar misalnya pada saat Kakak butuh. Jadi, supaya keuangan Kakak juga, eee, flow-nya lebih terkontrol. Jadi misalnya pada bulan ini, eh kebetulan Kakak lagi butuh, ya udah Kakak bisa ambil pada bulan itu aja, atau mungkin ada juga tagihan yang cuman untuk minggu itu misalnya ya, Kak, kan ada yang cuman 7 hari terkadang, ya Kakak pakai 7 hari itu aja Kak, supaya, eee, tidak memusingkan Kakak pada saat membayar tagihan. Itu sih Kak kalau saran yang bisa aku berikan, gitu ya. Kalau dari Kakak, gimana tuh Kak, menurut Kakak?
Iya iya, boleh Kak. Oke. Oh, iya, <chuckles> benar Kak. Pasti pasti Kak. Oh, lebih yang paling terpakai gitu ya Kak, ya? Iya iya. Hmm, ya ya ya. Iya, benar sih. Mmm, iya pastinya Kak. <chuckles> Betul betul, iya, ada. Ya. Oh, iya benar. Iya, benar sih Kak. Mmm. Jadi eee, jadi tadi yang kalau yang 7 hari tadi, aku bener belum nyoba sih Kak. Bener juga ya, mungkin, eee, ada beberapa aplikasi yang boleh 7 hari, enggak 1 bulan. Iya, bener juga sih Kak. Dan juga tadi masuk akal juga Kak, aku harus pilih 5 teratas bukan 10 biar jadi yang top prioritas gitu ya Kak ya, berarti ya, yang bener-bener dibutuhkan. Iya iya iya. Waduh, <chuckles> terima kasih banget nih Kak, aku udah di apa ya, eee, udah dikasih saran dan yang paling pentingnya udah didengarkan Kak, kegalauan dan apa, kebingungan aku Kak. Sangat membantu sih Kak, ini.
Iya, benar Kak. Oh. Oke, siap siap Kak. Semoga Kakaknya juga jadi lebih itu ya Kak, bisa memutuskan mana yang penting dan juga mana yang, eee, kurang begitu perlu, gitu ya Kak.
Iya, semoga nih Kak, biar biar lebih apa ya, biar lebih rapi juga sih, Kak. Aku juga kalau ngelihat, eee, langganan yang berbayar banyak ini kan lebih selain finansial yang terganggu, bingung juga, bingung, pusing Kak, betul iya. Semoga bisa lebih rapi deh Kak, ke depan.
Pusing ya? Betul, setuju setuju. Oke, siap deh kalau begitu. Sampai jumpa lagi ya Kak. Semoga berikut kita bisa ngobrol lagi. Oke, sama-sama.
Iya, terima kasih Kak. Ya, sampai jumpa.